Bah, à mon époque Mais bon, je pense que ça a pas vraiment changé, heu, on nous poussait beaucoup à faire des études longues et générales.
Oui.
C'était un peu le, bah, le signe de la réussite. Ça faisait plaisir aux parents, à l'entourage.
Oui, et tu veux dire par rapport aux études professionnelles, par exemple?
Ouais, c'est ça. Études scolaires et professionnelles, ouais.
Mmh mh. Mmh mh.
Heu, tu vois, du recul, heu <blows air> bah, moi, par exemple, j'ai parlé de mon cas, mais finalement, j'ai un master, donc un Bac + 5
Oui. En quoi?
et <blows air> ouh là là. <chuckles> Alors, c'est très long, master, heu, compétences et ressources humaines en économie sociale et solidaire. <laughs> Ah, là, voilà! C'est ce que me disent les les employeurs. <laughs> Ouais. Bah, mais c'est un bon exemple parce que, bah, c'est un master parmi tant d'autres. Mais, heu, une fois que tu as ce master, bah, tu es content, tu as un Bac + 5, ta famille, elle est fière de toi, heu, tu arrives sur le marché du travail, alors là, heu, c'est plus compliqué, hein, parce que <blows air> mmh
Quoi? <chuckles> Ouh, c'est du blablabla, tout ça! <laughs> Pour la traduction! <chuckles> OK. Oui, oui. Oui, tu ne trouvais pas de travail, heu, tout de suite.
Bah, pas vraiment. Et puis, quand on te demande d'expliquer pourquoi tu as fait ça, bah, si tu leur dis que c'est pour faire plaisir à ton entourage, heu <chuckles>
Oui, parce que je voulais de poser la question, justement. Pourquoi est-ce que tu as fait, heu, ce cette cette drôle d'étude que personne ne comprend? <laughs>
<laughs> Je te remercie pour ton soutien. <laughs> Alors moi, heu, j'ai fait une licence en sociologie. Tu vois, j'ai vraiment cumulé les études, heu, très qui se vendent très bien sur le marché du travail. <chuckles> C'est ironique, bien sûr.
Ah, OK. Oui. Oui, oui, oui. Mmh mh.
Alors, la la licence de socio et tout, ça m'a plu puisque bah, j'ai appris plein de choses. Et après
Oui, mais est-ce que c'est tes parents, au départ, qui t'ont aiguillé, heu, ou est-ce que tu as choisi ça de toi-même, ou peut-être tes amis?
Non, c'est, je pense, c'est un peu tout, heu Alors, les amis, non, mais ma famille, le, bah, le système scolaire qui t'inscrivait un peu là-dedans, bah a a je dirais même la pression sociale, tu vois? Heu, bah, il faut faire un Bac général, après il faut aller à la fac, il faut aller le plus loin possible.
Ah oui. Oui. Mmh mh. Oui, oui.
Et finalement, heu bah, tu vois, à mon grand âge <chuckles> Je vais avoir bientôt 40 ans. <chuckles>
Oui, parce que, aussi, c'est vrai qu'il faut remettre en contexte, heu parce maint heu parce que tu as quel âge?
Je vais avoir 40 ans, là.
Voilà! Oui, effectivement. Oui, oui. Donc, à cette époque-là, tu penses que c'était une pression sociale?
Oui. Après, je m'en rendais pas forcément compte, mais heu, ouais, avec du recul, je me dis que j'aurais dû faire, heu, d'autres études.
De quel genre, alors?